ไม่ก่อน ไม่ก่อนก็หลังวันหยุด เพื่อเดินทางก่อน อย่างเงี้ยค่ะ อืม มี มี 2 อย่าง เขา เพราะว่าทางที่ทำงานเขาก็ให้เลือกเอาว่า จะลาก่อน หรือว่า ลาหลัง มัน มันต้องสลับกันกับน้อง ๆ อะค่ะ ที่อยู่ด้วยกันที่ทำงานด้วยกันว่า จะได้ จะได้ จะได้มีคนทำงานในช่วงนั้น เออ จะได้ไม่ทิ้งร้าง กันไปทีเดียว อย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่
ใช่ครับผม อ่า อ๋อ ครับผม อืม อา อืม ครับ กระผม อือฮึ อา ครับผม โอ้โฮ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะ ที่อยากจะแชร์ ที่ต้องเตรียมนอกจากขวดน้ำ แล้วก็ จะเป็น อ่า ใน ใน ในร้านสะดวกซื้อ ก็จะมีถุง เขาเรียกว่าถุงสำหรับถ่ายฉุกเฉิน อันเนี้ยติดรถไว้เลย ต้องติด รถไว้เลย 2 อัน เผื่อใครคนใดคนหนึ่งไม่ไหว แล้วเราก็ไม่เจอปั๊ม อย่างเงี้ยครับผม จะแวะป่า ยาง ก็คงไม่ใช่ครับผม
ค่ะ อา ๆ ๆ <chuckles> อ <chuckles> เนาะ มันก็คงแบบเนาะ อุจาดเกินไปนิดหนึ่ง <laughs>
ใช่ อะฮะ ใช่ครับ คือฟังดูก็อาจจะตลก นะ แต่ แต่เคยได้ใช้ นะ ครับ เวลาฉุกเฉิน แล้วมัน มันหาไม่ได้จริง ๆ เลยครับ มันจำเป็นมากครับผม ก็เลยแชร์ไว้ เผื่อถ้าเกิดคุณบ้านอะครับ จะกลับบ้านเลยเดินทางไกล เงี้ย คือถ้าไว้เฉย ๆ ไม่ได้ใช้ มันก็ไม่ได้เสียหาย แต่ถึงเวลาจำเป็นของต้องมีอะครับผม ใช่ ๆ ครับผม
อือฮึ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ไม่ ส อะฮะ อืม ค่ะ ขอบคุณค่ะ เป็น เป็นความรู้ที่ดีค่ะ เดี๋ยวจะเก็บไว้ แล้วก็เดี๋ยวไปเดินดูใน ใน ใน ในร้านสะดวกซื้อสักหน่อยว่า มี อยู่บ้างหรือเปล่า แต่ว่าเหตุการณ์ อย่างเงี้ย ของ ของบ้านเคยมีนะคะ บ้านเคยมี ไม่ได้ ไม่ได้เป็นแบบเทศกาล หรืออะไรเนาะ แต่ว่าจำได้ว่า นั่งรถไปพังงาค่ะ
ครับ อา ครับผม น้าผัน อา ครับผม อืม ครับผม
นั่งรถตู้ เหมารถตู้กันไปพังงา แล้วก็ อ่า มันกำลังจะเข้าพังงาแล้วแหละ มันไม่มีปั๊มเลย
อา ครับผม อา ครับผม อืม ทำยังไงดีครับเนี่ย?
แล้วก็มืดมาก เออ แล้วก็แบบปวด ปวดมากเลยค่ะ ไม่รู้จะทำยังไง ปวดมาก ๆ แล้วบอก บอกพี่คนขับรถว่า "ไม่ไหวแล้ว ทำยังไงก็ได้ จอดตรงร้านอาหารก็ได้" อะไรก็ได้ ซึ่งมัน มันไม่มีเลยอะค่ะ มัน 23:00 อะ ร้านปิดหมดแล้วอะ ใช่ แล้วก็บัง ใช่ แล้วบังเอิญโชคดี๊โชคดีเจอร้านสะดวกซื้อค่ะ เออ ยี่สิบสี่ ชั่วโมง ใช่ แล้วก็ขอ เขา ขอเลยแบบ คือแล้ว แล้ว แล้วคือกติกามารยาท ไอ้เขา กฎของเขาอะ ก็คือ ห้าม ห้ามเนาะ เขาห้าม อ่า ลูกค้าใช้ห้องน้ำ
ครับ อา ครับผม อืม อา ครับผม อืม ใช่ ไม่มี ก็คือไม่มีจริง ๆ อะ ครับผม <chuckles> อือ อืม ครับผม อ๋อ อะฮะ ครับผม อา